ね、彼は積極的に絡みに行くんですけど、あの、まあ、陽キャなんでね。陽キャなんでかす積極的に絡みに行くんですけど、物静かで落ち着いてる彼女はほぼ相手にしないんですよね。
うん。 ええええ。 うん。 ああ、そうなんです。なんかそういう姿は可愛らしい感じがしますが、ええええ。
うん。で、ま、そこでそこで、なかなかなかどうして楽しい生活になってきてるもんですから、妻に、なんて言ったらいいでしょう、「もう1人いかない？」っていう話をしたんですよね。
うん、うん。 あ！なるほど、ああああ、あ、その、おふお2人があれですか、こう、遊び相手にはあんまりあい合わないって感じだからですね？ええええ。
うん。 そうですね。あの、無理やり絡んでってるんで、あの、喧嘩っぽくなってるんですよ。だから、「もう1人どうだろう？」っていう話をしたんですけど、彼女が、「2匹だけでも大変なのに3匹なんて無理」っていう話になってですね。
うーん。 あ、それはちょっとああ。はい。 あ！そうですか。へえ、あ、その、やっぱり2匹で大変っていうのはおせお世話がってことですよね？
お世話もそうです、確かに餌代とかも結構かかるんですよね、これね。病院のお金とかっていうのも。
あ、そ、なんすか？ え？どれぐらいかかるんですか？猫。
えっとね、よくわかんないすけど、お金がかかるって言ってますって。
あ、そうですか。あ、じゃあ、それをあなたはあんまりこう、しゅ支出に関してはこれぐらいとかやりくりはされてないっていう感じですか？<chuckles> あ、なるほど、そうですか。じゃあ奥さんに、ええ、委ねて、い、ね。ああ、なるほど、はい。
そこは正直言うとやってません、確かに。<chuckles> ええ。 全部丸投げなってますね。うん、う、ふん。ま、そこでまあ、ね、もう1人ぐらいいたってそんな変わらないんじゃないのかなってい思うんですよ。家のひろスペース的にももう1人いても特に問題ないと思うんですよね。うん。そこのところちょっと意見が合わなくてですね、困ってるんですよね。
うんうん。はい。 ええええ。 あ、そうですか。じゃ、あれですか、その、1回こう、相談を持ちかけられて、あのあ、何度かね、うん、ええええ、え、そう、ええ、ちょっとね、聞いてる感じだとすごい可愛らしい感じしますけど、じゃあそれ何回たずねても却下されるんですか？
うん。 何度か何度か、「もうひとりどうだろう？」って、「もうひとりどうだろう？」って、ま、可愛いですからね、何人いても。 ええ。 却下ですね、却下されますね。
ああ、あ、ちょっと話し合いの余地はあります？